Ừm, ừm. Hổng biết thì khi hồi xưa, kiểu, bạn có bị, kiểu như là, <tsk> ờ, thức khuya mà dậy sớm để học bài này kia hông?
Ờ, ờ, ờ. Ờ, sao, sao? Ừm, trời ơi, tui á thì được cái là tui hổng có học dồn bà, tui học chia chia ra bà, mỗi ngày tui học một xíu nên là nó cũng đỡ thôi, ừ, ừm, nó cũng đỡ hơn. Nhưng mà hồi xưa tui thấy có cái bình trạng là học, ờ, học thêm bà, ừ, kiểu như, trường cũng mở những cái lớp học bổ túc ở trong trường luôn, trời ơi, học gì đâu mà giờ hành chính, ơ, còn học buổi khuya, buổi tối nữa, trời ơi. Quá nhiều.
Ừm, ừm. Trời ơi. Ngon lành, hiểu, hiểu, ừm. À, đó, thực ra thì sao ta? Ừm. Ừm. Hiểu. Ừm. Ừm, tui hiểu, tui hiểu, trời ơi, kiểu, hả tui thấy á mấy đứa bạn ngồi trong lớp tui á, trời ơi nó học luôn bà, kiểu như, ờ, tui nhớ hồi xưa hình như năm giờ hai mươi là trường tui tan đó, thì hả, đứa nào ta, nó đi học thêm lúc 6:00 có mấy đứa nó đi học tới 9:00-10:00 nó mới về đến nhà. Trời, lúc đó tôi tưởng vậy sao làm bài trên trường, rồi sao ôn bài trên trường này kia mà hông hiểu sao vậy á, thì tụi nó kêu là tụi nó sẽ ôn này, ôn kia tới 1:00-2:00 sáng lận.
Ừm hưm. Ừm. Ừm. Ơ, sao, sao? À há, trời ơi, ừm, ừm, ừm, ừm. <sniffs> Ừ, đúng rồi, có xíu Ừ, rồi hông biết thời gian đâu nữa luôn á. Ừm hứm. Ừ, ừ, ừ. Đó, đó, đó, đó, đó, đó, ừm, ừm, ừm, sao, sao, sao?

Ừm hứm, ừ, đúng rồi, kiểu như, cái cái gọi sao la, cái lý thuyết được rất là nhiều luôn, tui nhớ hồi đó học mười ba môn lận mà, trời ơi, quá là nặng đi. Ừm, ừm hứm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, ừm.
Đó, đó. Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi, chính xác. Ừm, đúng rồi. Trời ơi, mà, kiểu, áp lực tới mức mà tôi thấy, ơ, thời gian đó nha, tức là lớp mười hai đó là một số những cái lớp á, tui thấy cái chuyện mà học sinh nó đi học mà nó xỉu là một cái chuyện mà, giống như kiểu, à ừ, đúng rồi, bình thường, thiệt luôn. Đó, đó và ừm, đúng rồi, đúng, thiệt sự, thiệt sự. Đó, thì, ờ, tôi thấy là, sao ta, nó cái áp lực đó đó, nó không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà nó ảnh hưởng đến tâm lý. Thực ra nó ám ảnh lắm đó nha bà, giống như kiểu, có nhiều bạn nha nói với tui là "Trời ơi, ước gì quay lại thời cấp 3", tôi nói "Hông nha", trời ơi, cái cái việc cái việc học từ cấp 3 học môn toán, lý, hóa, sinh này kia nó ám ảnh tui dữ quá giờ tui hông nha, hông nha, hông có quay lại. Đấy, đấy, ừm, thì ừm.
Ừm hứm. Bình thường á. <laughs> Thiệt luôn á, còn hông thì trốn học, có hai trường phái thôi. <laughs> Ờ, ừm hứm. Ừm. Sao, sao bạn? Ừm hứm. Ừm, đúng rồi, chính xác, đúng, đúng, đúng, ừm hứm. Ừm. Hơi hơi sợ sợ. <chuckles> Ừ. Đúng, đúng, đúng. Ừm, chính xác luôn, ừm, đúng, đúng, đúng. Ừm, chứ tui thấy nhiều khi có những trường hợp xấu nữa bà, ví dụ như Nguyễn Khuyến đồ đó bà, nổi tiếng luôn đó, ừ, kiểu như, các bạn đó trầm cảm quá mà hổng có giải tỏa được á. Trời ơi, dẫn đến một cái kết quả rất là đáng buồn luôn á, ừm, ừm. Ừm, đúng rồi.
Ừ, đúng. Trời ơi, kiểu, sao ta? Ừm. Hiểu, hiểu, đó. Đúng rồi, tui thấy là mấy cái trường mà dồn học dữ quá đó là học sinh dễ bị bức bối, rồi có những cái suy nghĩ tiêu cực á bà. Thật ra nha, nhẹ nhẹ như tui thôi là tui bị áp lực dữ quá tui về tui cọc với ba mẹ tui, trong khi á hả, ba mẹ tui đâu làm cái gì đâu thì tui tự tui áp lực bộ, tự tôi học dồn mà tui áp lực đó, đấy. Ừm, mà ừm, ừm, mà nghĩ lại tui thấy cái áp lực của tôi nó còn nhẹ nha, so với mấy bạn mà nãy bà kể Nguyễn Khuyến nè, rồi cái gì nữa, mới gần đây là có gì ta? Mới gần đây là có trường gì ta? Tui quên mất tiêu rồi ừm.
Chính xác, đúng rồi, đúng rồi, bởi vậy, ừm. Ừm hứm. Ờ, đúng rồi, chính xác. Đâu có làm cái gì đâu. <laughs> Đúng, đúng, đúng, đúng. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác, ừm, hiểu, h Ừm, ừm. Ừ, ừ, đúng rồi, thiệt. Tôi hổng nhớ lắm, mà tui thấy Nguyễn Khuyến nổi tiếng nhất thôi. <laughs> Ờ, ờ, ờ. Chính xác, đúng rồi đó, ừm, thì tôi thấy việc học nhiều vậy, ừm, cũng dẫn đến kết quả đâu có tốt lắm đâu bà, kiểu như, đâu có tiếp thu hết được tất cả kiến thức đâu ừ, mà còn bị tâm lý gì nữa đâu có học được.
Ừm, đúng, đúng. Trời ơi, mấy vụ luôn, mấy vụ luôn chứ hông phải một vụ nữa, đúng hông? Đó. Ừm. Ừm. Chính xác luôn. Ừm, đúng rồi, đúng. Mà ừm, đúng nha, tức là cái việc học như vậy á nó bị, giống như kiểu, nó bị lệch á bà, kiểu, học nhiều quá thì tự động đương nhiên là bà đâu có thực hành cái này cái kia đâu, đúng hông? Đó, mà bà hông thực hành ừm, thì đương nhiên bà sẽ bị thiếu kỹ năng, đặc biệt nha, mấy kỹ năng như giao tiếp xã hội nè, đó, hay xử lý tình huống nè, thì mấy cái đó làm sao mà bà coi trong sách bà thực hành được, bà chỉ có thể đi ra ngoài thôi, đó. Ừm, ừm. Đó, thì tôi cũng ừm, ừm.
Ừm hứm. Đúng rồi, chính xác, chính xác, ừm, ừm. Đúng, đồng ý, đồng ý, đúng rồi, chưa học thuộc thôi. Ừm, ừm. Chính xác, ừm. Đồng ý luôn, ừm. Đúng rồi. Chính xác, chính xác, chính xác, ừm, đồng ý, đồng ý luôn, đó. Thì hông biết là hồi xưa á là bà có hay làm gì để cân bằng với việc học và thư giãn hông?

Ờ, thực ra là tui cũng kể với bà, bà đừng cười tui, hồi xưa tui chơi không bà ơi, kiểu, sao ta, ừ, kiều ki á, mấy đứa trong lớp mà nó cầm mấy cái cuốn mà ôn thi, luyện thi giải đề đó bà, ừm, trời, tui làm tui mở lên tui làm có 15-20 phút à, xong rồi tui đóng lại tui tui đoạn ngồi tôi đọc ngôn tình, còn hông là tui ngủ. Đó, mà nhiều tội nghiệp lắm nha bà, kiểu mà, tui nhớ cái thời gian mà tui, ờ, lớp mười hai á là đi ăn ở căng tin á bà, trời ơi, tụi nó phải nói làm sao ta, tụi nó cầm sách ra ngoài đó tụi nó ăn luôn. Đó, đúng, đúng, còn tui, kiểu, trời ơi, thui thì tủi cứ thưởng thức cái bữa ăn của mình luôn, kiểu ai làm gì làm, ai nói gì nói mình cứ ăn nha nha, nhơi nhơi. Mà nhiều khi tui nhìn qua tui thấy tụi nó tội lắm, kiểu, học nhiều quá xong rồi ăn hông có hết bữa cơm. Hay là, kiểu, đợt có đứa nhiều đứa bà biết hông, nó nó như nó bị loạn hay sao á, nó ăn cơm không mà nó không ăn thịt luôn á bà, hông hiểu luôn á. Ưm, đúng, chính xác, chính xác, đó, đúng rồi, đúng rồi. Đó, ừm, hông biết là hồi xưa, kiểu như, sao ta còn bà thì bà có cách nào để cân bằng hông?
Ừm. À, sao, sao, sao? Ủa? <chuckles> À, vậy hả? Ô kê. Ừm hứm. Ừm hứm. Đề cương đồ ha. <chuckles> Ừm, ừm. Buồn ngủ rồi. <chuckles> Ừm. Ờ, hiểu, hiểu, hiểu, ừm hứm. Ừm hứm, vậy hả? Ừm, ừm, ừm. Đem xuống. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác, đúng rồi. <laughs> Đúng rồi, tại sao phải như vậy? Ừm, ừm, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Ừm hứm. Bị khờ á bà, bị khờ luôn á. <chuckles> Ừm hừm, ờ, ờ, sao, sao bà? À há. À, thì đâu có tập trung đâu bà, tập trung vô cái cuốn tập mà, đâu có tập trung vô cái bữa ăn. Ờ, đó, đó, đó, ừ. Ừm hứm. Sao, sao?